Здравствуйте. Да.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что вам больше всего нравится в вашем увлечении?
А, ну, у меня увлечений в целом много, но самое такое давнее и основное, а, э,- это, наверно, путешествия. О одно время очень много путешествовала, просто дома была меньше, чем в путешествиях. А, э, сейчас э ага.
Вау! Ничего себе. Позвольте уточнить. А вы путешествовали, как путешественник, или как турист?
Ну, то есть, э, чт смотря, что вы привносите в это. По-разному. Иногда и как турист, и иногда более глубоко, да. Что вот для вас, какое отличие туриста и путешественника?
Ага. Ну, мне кажется, основное отличие- это, всё-таки, основная цель. У туриста- это отдохнуть. У путешественника, наверно, это больше, ам, исследовать. То есть исследовать себя в новых обстоятельствах, исследовать культуру другую, то есть, да, какие-то новые з
Мгм. Мгм. Ну да. Да-да, ну да, то есть у меня та такой же ответ остается. То есть у меня и так, и так было. <chuckles> То есть и отдыхать, и исследовать было. Вот, а сейчас у меня ну, я меньше езжу, вот как мы переехали в, э, в другую страну. А я в основном по Испании езжу, ну и там что-то, Франция там, Португалия, то, что рядом. А и в це <grunts> да, ну да, в целом, ам, я уже как-то скучаю, да, вот по дальним поездкам, поэтому думаю, что в этом году нужно куда-нибудь, не знаю, вот по Азии скучаю, думаю, что нужно куда-нибудь в азиатскую страну на подольше поехать. <chuckles> Вот. Очень хочется.
Обогатиться. Ага. Прекрасно. М. Прекра Красивые страны. М, отличная цель. Желаю вам з исполнения этой цели. У вас обязательно получилось поехать. А мы в этом году, наоборот, как-то больше в европейское направление.
М. Ага, да, спас спасибо, да, спасибо. Ага. Ага. А то есть ва вам вообще больше к что нравится- Европа, Азия, где ещё там были?
Честно говоря, мне нравится всё. На удивление, меня достаточно сильно привлёк, э, очень северный туризм.
Мгм. Мне тоже. Ага, ага.
Да. Э, ну, туризм. Все.
А Северные в п северная Европа, или именно кататься на лыжах, или вот, э
Нет, э это не столько горнолыжное, потому что, на удивление, на горнолыжных курортах я бывал в основном на югах. Ну, то есть это, да, там например, ну, не знаю, Румыния, Италия, такие страны, да. Вот. Именно север-север. То есть это, м, может быть, э, какие-то
А, ага. Интересно. Ага, ага. Мгм. В Исландии вы были?
А Еще нет. На самом деле планируем. Да, нас всё зовут друзья в Ирландию. Это мгм. Не настолько север, но тоже хорошо.
Оч классно вообще, ну это просто прекрасная страна. Мгм. Вот вы Не, ну она довольно северная, уж природа там вполне себе такая, да. <laughs> Не южная, согласна, да. Но Исландию я советую, да, это о очень классно. Ле ледники.
Да. Вот. Ам Так что Да, у нас там есть одна семейная пара знакомая.
Мгм.
Да. Да, интересно. Мгм.
Вот. Это это здорово! А какие у вас еще увлечения есть, или у вас, э, такое же, как у меня?
Э, честно говоря, ну, в какой-то период жизни я считал, что, в принципе, наверно, путешествия- это даже не столько увлечение, сколько образ жизни, особенно, когда моя работа была полностью удаленной. Вот, сейчас- да. Ну, помимо этого, так как я считал это образом жизни, увлечения у меня были несколько другие. А, это, наверно, 3 таких увлечения, учитывая, что путешествия достаточно активные, ну, образ жизни, то мои увлечения были мь ф как большая часть из них- менее активная. То есть я очень люблю читать литературу.
Ну да. Мгм. Мгм, мгм. Мгм. Ну да, мгм. Ага, ага, ой, я тоже люблю, мгм.
Да. Люблю музыку и настольные игры.
Ага, ок, прикольно, да, интересные у вас увлечения. А ть вы читаете художественную литературу или какую-то, может быть, ну, типа там психология, или там
Да. М. По настроению. То есть я читал, э, да, эссе. По крайней мере, чтобы быть разносторонне развитым, читаю и то, и другое. Иногда по настроению у меня бывает, я ударяюсь там, могу полгода читать различные, например, художественные книги одного жанра или, наоборот там, какой-то период времени читаю научную литературу исключительно в одной сфере, какую-то пытаюсь, э, целиком выхватить специально.
Ага. Мгм. Мгм. Ага, ага. Ну, чем увлекаетесь, да?
Да. Ну, либо, чт либо, какая тема мне показалась, эм, очень интересной. Например, медицина, да. То есть, я не увлекаюсь медициной, я не работаю в медицине. Однако, в свое время мне приглянулась Да, мне приглянулась книга Оливера Сакса "Человек, который принял жену за шляпу". То есть это
Мгм, мгм. Мгм, мгм. Но что-то интересует, да? Мгм. <chuckles> Я слышала, да, э, не читала, но просто это Ну, и как вам?
Очень интересно. На самом деле- это здорово, поскольку, э, можно увидеть мир глазами других людей. Да, кото и, м, без того, чтоб вот без правильного, а, рассказчика, того, кто сможет правильно всё передать, очень сложно понять, как они видят мир. И эта книга- она прям открывает глаза. То есть ты понимаешь как насколько сложно порой для них дается обычные вещи, обычная жизнь, и начинаешь это ценить еще больше. То есть это прям
Очень, да? Ага. Мгм. Конечно. Мгм. А там, вкратце, о чём?
Про, э, там рассказываются о нарушениях, если не ошибаюсь, левой доли головного мозга. Да? Поскольку эти нарушения не настолько очевидны, как нарушения правой. То есть люди с этими отклонениями- они могут жить, э, повседневной жизнью, условно нормально, да. А, м, а с какими-то, может быть, ограничениями, но далеко не всегда на ранних этапах можно это выявить и далеко не всегда легко понять, как они воспринимают, да. То есть, по сути, мы прю плюс-минус можем понять, например, да, там, как глухой человек воспринимает мир, потому что он не слышит звуков, да, то есть Или слепой, да.
А. Ага, ага. Ага, ага. Нормально, да? Ага. Ага. Ага. Интересно. Мгм, мгм. Ну да-да-да, ага. Или не видит, да, там? Мгм.
Вот, а понять, например, как может жить человек, который по м, не понимает концепцию предметов. То есть он может видеть предметы, он может, э, да, их То есть, если ему сказать, что вот это такой предмет, он такой: "А, ну да, точно!". Но сам он не сможет это понять. Это вот, кстати, из рассказа, а, "Человека, который принял жену за шляпу". Это онтология, то есть там каждая часть- это разные медицинские случаи.
Мгм. На Ага. Ага. А, интересно, да. Ну если это тут, это <chuckles> по похоже немножко, как это вот, э, "Множественные миры" Билли Миллигана, или как-то так она называлась эта книга. Там там тоже про, э, человека, ну там, у него совсем серьезное, да, расстройство было личности, который имел там вообще целую кучу личностей. И одна из этих личностей даже болела диабетом, да, а а другие- нет! То есть они им не требовался инсулин, ничё не требовалось. Это вот, настолько, вот как может быть, это же один человек, да? И только вот его вот, э, субличность, э, вот вообще очень интересно! Я вообще так и не поняла, как такое может быть, что тот же самый человек, но его субличность, э, нуждается в инсулине, а сам он, в принципе, нет, да. У него нету никакого диабета, да. <chuckles>
М. Да. Мгм. Мгм. M. Да. Ну да. Ну ну я слышал, вроде как, что диабет отчасти может быть, э, аутоиммунным.
Ну да, э, ау аутоиммунным может быть, особенно 1 типа, да, с которым рождаются уже. Вот. Но тут-то получается, вот если излечить этого Билли, да, то у него никакого диабета не было. Вот. То есть как как вот это сочетается- это вот удивительно просто! <chuckles>
Да. Мгм. Ну да. Ну Да, как говорилось, ю мозг- предмет тёмный, исследованию не подлежит.
Вот да, да. Ну исследованию, конечно, надо, да. <laughs> Да, но, э, загадок много.
Определенно, согласен. Но но суть отражает точно, что это, да, настолько загадочный орган.
Мгм. Ну, я согласна, это очень сложно. А какого вот Вы можете какую-то, э, любимую вашу книгу вот, которую вы готовы перечитывать периодически? Есть у вас такие?
Да. О ой. Хороший вопрос. И есть несколько книг, которые такое впечат э, которые создали такое впечатление. То есть я бы, наверное, с удовольствием вот даже сейчас бы перечитал "Цветы для Элджернона".
Мгм. Мгм. А. Да, я читала, но мне она как-то грустная очень была эта пе книга.
Да. Интересно, забавно, в каком же духе? Честно говоря, да, но зато она, ну, такая трогательная, глубокая. Что-то в вот, что-то есть в этом.
Мгм. Ну, я согласна.
Да. Не знаю, может быть, у меня сейчас такой такой период в жизни, что я не против чего-то такого тяжелого, ну, не тяжелого, а такого грустного, а, трогательного.
Ну, она такая, нелёгкая книга, да.
Согласен, да.
Вот. То у ме у меня то, что с детства было, вот, "Граф Монте-Кристо". Я его периодически перечитываю, да. <chuckles>
Скажите, пожалуйста, а какой да? Ай. Да, прекрасная тоже книга.
Вот. И фильмы, да, там, смотрю, сериал тоже недавно был. То есть мне, в принципе, очень нравится эта история. И, наверное, еще Моэма "Луна и грош", это которая вот художественная биография, э, художника, господи, Гогена, вот, Гогена. Вот, тоже очень интересно. Как-то у мя из-за этого ещё такая любовь к искусству появилась. То есть, ну, я, в принципе, да, стала интересоваться искусством, что-то смотреть, изучать вот из-за этой книги. Вот.
Мгм. Прекрасно.
Вот, а что-то вот перечитывать, наверное, больше не вспомнишь, чтоб именно перечитывать. Так-то, конечно, мне много что нравится, да, но
Это хор Мгм. Ну да, интересно, как какой-то 1 предмет искусства- книга, может открыть целый двери в целый мир искусства.
Да, да! Вот это в очень прикольно, как что-нибудь. У меня также, собственно, и к путешествиям было, что я вот читала в детстве про всякие приключения путешественнические. Я очень хотела этого, но мне казалось тогда, что это вообще нереально. <chuckles> Но потом выяснилось, что, в принципе, реально, да, не на такой стадии, как они, да, там путешествовали, типа первооткрыватели, да. <chuckles> Да, и не к центру земли. Да, это как раз таки Жюль Верн был, да, <chuckles> который меня очень вдохновлял на это всё, ага.
Ну да. Ну да. М. Да, и не к центру земли, но. Да. О, он очень интересно описывает путешествия. Да и, в принципе, ну там много таких приключенческих книг у него.
Да, да. Ну вот "Дети капитана Гранта"- я вот вообще прям очень любила. Я потом, э, была в Патагонии, и вот как раз-таки вот вспоминала, что вот я в детстве читала и думала, что: "О, это вообще просто невероятно туда попасть!" Думаю: "Вот попала, да!" <laughs>
<laughs> Да, здорово.
Да-да-да.
Скажите, пожалуйста, а вот какое из своих путешествий было таким, ну, вы можете назвать, может быть, самым необычным или особенным в какой-то области?
Мгм. Ну, вообще, таких было довольно много, но вот куда я бы ещё вернулась- это Исландия, вот, э, Перу.
Мгм.
А, и вот Африка мне очень нравится. То есть вот животные, да. Я в Кении была, вот в У в Уганде вот- тоже очень необычная страна. Ну и в какие-то новые, да, в которые я не была, тоже очень бы хотелось. Вот водопад Виктория, ЮАР, я вот не была, вот очень очень хочу тоже туда поехать. А, то есть, для путешествий там вот просто, ну, невероятно и очень интересно. Ну, Азию я люблю, я там была много раз, но там можно и пожить, да. То есть я вот просто в Африке не готова да, например, жи пожить несколько месяцев, да.
Какая часть? Ага. Мгм. М-да, это так. Эк экстри ну, не экстремально, да, но есть свои, да, особенности.
Ну, там много, да, нюансов. Да, плюс для того, чтобы жить там на неплохом уровне, ну, это будет дорого, да. Несмотря на то, что кажется, что вроде как Африка- дёшево, на самом деле нет. Там вот всё, что, ам, не на уровне, как местные живут, да, а жить как местные, ну, это мало кто захочет, да, поэтому Э
Это, наверно, уже экстремальный туризм.
Ну да, даже очень экстремальные. Вот. А в Азии можно за очень разумные деньги, очень неплохо, да, и там тоже очень всё ярко, живо, атмосферно, и там вот можно и несколько месяцев. А Латинская Америка тоже очень интересная, то есть вот, э, очень классная. Там, мне кажется, и путешествовать, и жить всё интересно. <chuckles> А у вас какая-то есть страна запомнившаяся?
М, полностью. Да. Да. А, запомнившаяся страна, но это определенно, наверное, Турция, поскольку я познакомился там со своей будущей женой.
Ага. А, ну интересно, да. Конечно, у вас останется, да? <giggles> Всегда, это такое.
Н да. Да, а, тать это отдельное место.
Ага, да. Особенное место, ага.
Да. Вот. Э, помимо этого, мне понравились путешествия. На удивление, неожиданно понравились. Может быть, это так совпало, что это было как раз после времени путешествия в Турцию. Мне запомнились путешествия в Заполярный округ. Ну, кстати, да. Полярные ночи, дни, точнее, я попал в день. То есть многие хотят попасть в ночь, чтобы увидеть Аврору и все остальное. А я когда 1 раз А, я в Мурманске.
Ну да. Ага. Мгм. Ага. Ага, ага. Ага. А вы где именно были? А, ну да, я тоже там была, ага. Териберка ещё тоже прикольно, мгм.
Да, вот. Я попал, э, не планируя. Так, скажем, да, сложились обстоятельства, попал в течение дня полярного. И это было, наверное, мое первое такое путешествие на север куда-то, куда-то дальше Северной Европы, ну, не считая Cкандинавских стран, и там
Мгм. Мгм. Ага, ага. Ну да, да, да. Ага.
И это было что-то необычное. Интересно само ощущение, то есть то, как организм воспринимал постоянное освещение.
Ага, ну да-да, то, что не темнеет. Я в Исландии так была летом, тоже практически темно н вообще не было, то есть вообще.
Да, и то, как быстро природа поменялась, поскольку я когда прилетел, был еще снег.
А. То есть это даже, э, в в а, это в какое время, что ещё снег? Ну, в, ну вот. А, да, в мае ещё снег там? Ой, ужас какой! <laughs>
Вот, и буквально Это был май. Да. <laughs> Да, ну, для меня это всё было в новинку, поскольку я достаточно долго жил в Турции.
Ага, ага.
И поэто и жил в Турции на юге, в э Да. Там, в реги в Анталийском регионе.
Ага, ага. Ну да-да, там всё совсем по-другому, да.
Вот. И для меня это, естественно, было: вау, май, снег! Я снег три года не видел вообще!
<chuckles> Ага, да, да.
Ну, не считая, может быть, гор. А тут он есть! И потом буквально за неделю-полторы снег сошёл, всё стало зелено-зелено. Ну и плюс, учитывая, что там сопки, да, то есть там такой ландшафт очень необычный. То есть ты вот идешь по улице, а дальше там идет такая долина и красивые зеленые холмы.
Прикольно. Ага. Супер вообще! Быстро так, да? Мгм. Мгм. Да, я была зимой, и я поэтому не видела ничего зелёного там, да. <laughs>
<chuckles> Ну да.
Да, о очень классно. А у увидели там, м, северное сияние, нет?
Нет, я был только в течение дня. К сожалению, днём не было вида, ну да. Но мне хватило и этих.
А, ну понятно, да. Да, да, ну его не так легко словить, на самом деле. Да. Спасибо большое за разговор, очень интересно.
Согла И вам.